जी, दरअसल ना मैं आपको क अपनी थोड़ी-सी परेशानी साझा करना चाह रहा था जो मैं कप काफ़ी समय से ना महसूस कर रहा हूँ। असल में होता क्या है ना कि, जैसे अगर मैं आपको बताऊँगा ना तो मैं दिन में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा सुस्त रहता हूँ, मेरे को लगता है कि मतलब मेरे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है, इतनी थकान है, किसी भी काम करने का कोई भी एक जो मन होता है ना वो अंदर ही अंदर बड़ा मर-सा जाता है, और बिल्कुल भी मैं एकदम अपने आप को ना महसूस ही नहीं कर पाता हूँ। और क्या होता है कि जैसे मैं दिन में अगर थोड़ी बहुत नैप वग़ैरह भी लूँगा, थोड़ी सोने की कोशिश करूँगा ना, तो उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि जब मैं उठूँगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक तंदुरुस्त जो है महसूस करूँगा, नहीं, उसमें भी मेरे को फिर भी थोड़ा सुस्ती ही होती है सुस्ती और थकान ही महसूस होती है। ताज़गी मेरे को मतलब मिलती ही नहीं है, तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं अगर ज़्यादा सो भी जाऊँगा तब भी ताज़गी नहीं मिल रही। तो इसमें ना मैं बड़ा थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ ना ऐसा फ़ील कर रहा हूँ कि जैसे क मेरी मतलब कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तो आप इस बारे में मेरे को थोड़ा-सा सुझाव दे सकते हैं।
अ जी। हाँ, बिल्कुल देखिए आप सबसे पहले तो धैर्य रखिए क्योंकि ये समस्या बहुत ही साधारण है और दिनचर्या से जुड़ी है, तो बहुत लोगों की ये समस्या है आप विचलित ना हों। और देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहूँगा, कि आपकी दिनचर्या कैसी है? आप सबसे पहले रात में जब सोने जाते हैं तो कितनी नींद लेते हैं, कब सोते हैं? और इसी के साथ ही अगर जब आप सुबह जगते हैं, तो कैसी दिनचर्या रहती है आपकी सुबह की?
जी। जी, मैं आपको अगर बताऊँ ना तो रात को जो मेरा मतलब अगर मैं रात की बात करूँ, ना तो जो सोने का समय है ना वो कोई बहुत ज़्यादा स्थिर या फ़िर निर्धारित नहीं है। अब अगर मैं आपको ना लगभग 3 महीने पहले का उदाहरण देता हूँ तो उस समय तक तो मैं फ़िर भी ना मतलब त एक तरह से 11 से 12 बजे रात तक के 12 बजे तक मैं बीच में स इस बीच में मैं सोने के लिए जो है चला जाता था और सुबह मैं उठ जाता था लगभग 8 बजे के उम उम, करीब-करीब। पर अभी की मैं बात करूँ वर्तमान की तो अभी रात को लगभग-लगभग ना 1 से 2 बज जाते हैं, तब जाके मैं जो है बिस्तर पे जाता हूँ सोने के लिए। और उसमें भी मतलब ऐसा है कि जो नींद है वो थोड़ी देर से ही आती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि चलो रात को मैं चूँकि देर से सोने जा रहा हूँ तो फ़िर मैं सुबह भी मतलब देर से ही उठता हूँ। और आजकल तो मेरा जो मतलब समय है सुबह उठने का वो भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब 10-10 बजे सुबह के मैं जो है उठ रहा होता हूँ जब बहुत सारे लोग अपने नाश्ते वग़ैरह करके काम पर भी निकल जाते हैं तब जाके मैं उठ ही रहा होता हूँ। तो मतलब ये जो उठने सोने का जो समय है ना, ये मेरा ना स्थिर नहीं रहता। ये मतलब महीने भर महीने ये बदलता ही रहेगा। एक-आध एक टाइम ऐसा आता है कि जब मैं थोड़ा-सा मेरा वो रूटीन ठीक हो जाए और फ़िर एक समय ऐसा आता है जब वो वापस मतलब ख़राब ही हो जैसे अभी की बात है। तो मतलब मेरी जो एक तरह से जो नींद की अवधि है ना, वो तो मैं चलो 7 से 8 घंटे की पूरी ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं रात को लेट सो रहा हूँ तो मैं सुबह भी फ़िर लेट ही उठ रहा हूँ। पर मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को नींद लेने के बाद भी बहुत ज़्यादा कोई अ, ऐसा ताज़गी मिलती हो या फ़िर मेरी थकान दूर होती हो। पता नहीं क्यों जब मैं सुबह उठता हूँ तो वैसे ही महसूस करता हूँ काफ़ी थका मतलब थका हुआ। तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें करूँ क्या?
जी। हुँ। अच्छा। हाँ मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ और आप अपने अ, दिनचर्या को लेकर काफ़ी सचेत हैं लेकिन जब करने की बात आती है तो कहीं न कहीं थोड़े पीछे छूट जाते हैं। तो मैं इसके साथ ही आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के समय में जैसे फ़ोन कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा बाधक होता है। तो आपके जीवन में फ़ोन का, सोशल मीडिया का या फिर जैसे कि बहुत सारे जैसे अ, कामकाज के लिए जो आप लैपटॉप्स का प्रयोग करते हैं वो कितना होता है? क्योंकि उससे जो अ, नीली किरणें होती हैं जो अ, कहीं न कहीं हम एक अ, तरीके से बैठकर काम करते हैं, तो उससे भी कई बार थकावट होती है तो क्या आपको फ़ोन, सोशल मीडिया इन सब चीज़ों का एक बाधक होता है?
जी। हुँ, हुँ। ओह! वैसे मैं आपको बताऊँ न तो ऐसा होता तो बहुत है। अब जैसे जो मेरे काम हैं वो तो मैं लैपटॉप से ही करूँगा क्योंकि वो इसी प्रकार के काम होते हैं ना, तो ऑफ़िस वग़ैरह में भी लैपटॉप का मतलब बहुत ज़्यादा जो है प्रयोग रहता है। कभी-कभी तो मतलब घंटो-घंटों उसी के सामने जो है बैठना पड़ता है। हालाँकि मैं मतलब मैं बीच में ना ब्रेक तो ले लेता हूँ पर मेरे को लगता है कि हाँ मतलब उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है और फिर ना दूसरे नंबर पे फ़ोन आता है। अब फ़ोन का ना मेरा मतलब ऐसा है कि जैसे पूरे दिन भर में तो मैं फ़ोन का कम ही प्रयोग करूँगा क्योंकि ज्यादातर समय तो फिर पूरे दिन में मैं ऑफ़िस में रहता हूँ। और वहाँ फ़ोन कम और जो लैपटॉप वग़ैरह है और उसके अलावा जो मीटिंग वग़ैरह होती हैं, उसमें उन्ही का मतलब उसमें लैपटॉप का प्रयोग होता है, फ़ोन का कम कम ही होता है, या तो कोई कॉल करने के लिए या फिर बस उसी के लिए। लेकिन जो रास्ते मैं आता हूँ ना मतलब जब शाम को घर आया और जब रात की रात का समय आया तो मैं ना उस समय फिर फ़ोन का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। ख़ास तौर पे खाने के बाद जो है ना, मैं मतलब जैसे अ, जैसे मैंने बताया ना कि मैं जब सोने के लिए जाता हूँ तो असल में क्या हो रहा होता है ना कि सोने से पहले मैं वो फ़ोन का ही प्रयोग कर रहा होता हूँ। अब उसमें कभी ऐसा होगा कि मैंने चलो सोशल मीडिया खोल लिया मतलब इंस्टाग्राम वग़ैरह, नहीं तो उसके अलावा ज़्यादातर ना मैं जैसे मूवी शो वग़ैरह जो होते हैं न, वो मैं उसी को मैं जो है देख रहा होता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ ना वो देखो काम का इतना दबाव होता है, इतनी थकान होती है कि मैं सोचता हूँ कि यार मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए थोड़ा मनोरंजन का कोई स्रोत ताकि मैं थोड़ा-सा इस थकावट से थोड़ा दूर भाग सकूँ। मेरा थोड़ा कुछ समय के लिए सही पर मेरा माइंड डायवर्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं रात को मतलब फ़ोन जो है चलाने लग जाता हूँ फिर काफ़ी रात तक और मैं ये मूवी शो वग़ैरह देखता रहूँगा। और अगर इन्ही को देखते देखते-देखते मेरे को नींद आ गयी तो फिर ठीक है। वरना फिर वही बात होती है कि फिर जाके थोड़ा-सा मैं जब फ़ोन रखता हूँ ना तब जाके मैं सोने की कोशिश करता हूँ। उसमें भी कभी-कभी नींद जो है थोड़ी-सी देरी से ना आ जाती है। तो मेरा मतलब फ़ोन का प्रयोग तो अधिकतर-अधिकतर रात को ही होता है। उसके अलावा दिन भर दिन तो मैं लैपटॉप का ही थोड़ा ज़्यादा प्रयोग करता हूँ।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी आपने अपनी समस्या बताई और ये भी बताया कि आप किस तरीके से फ़ोन का प्रयोग करते हैं। तो इससे बहुत कुछ मैं समझ पा रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप कैफ़ीन, दवाइयाँ या किसी तरह के शराब की अ, लत के शिकार हैं या आपने अ, इसकी ऐसा उम, नशीली चीज़ें, पदार्थ आप प्रयोग में लाते हैं? और क्या कई बार आपको तनाव, उदासी जैसे कोई लक्षण दिखते हैं? सिर में दर्द होना या फिर शरीर में एक अकड़न होना, तो इस तरह की भी समस्या आपको कई बार घेरती है? तो आप अपना अ, तज़ुर्बा साझा कीजिए।
हूँ। छी, अगर मैं आपको अगर तो मैं आपको पहले बताऊँ ना तो थोड़ा अगर मैं खाने की बात करूँ तो उसमें तो चलो मैं मतलब जो नॉर्मल जो खाना होता है वही खाता हूँ पर कैफ़ीन का मेरा ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन करता नहीं हूँ। अभी जैसे अगर सर्दियाँ चल रही होंगी ना तो सर्दियों में कभी-कभी ऐसा होता है कि चलो शाम को जो है थोड़ा कॉफी वग़ैरह पी ली। तो जो उसमें थोड़ा बहुत कैफ़ीन होगा मैं उसी का जो है सेवन करता हूँ। तो उसमें ना कैफ़ीन वग़ैरह का मात्रा तो मेरी वैसे काफ़ी कम रहती है। और इसके अलावा शराब या फिर ऐसे कोई अ, नशे का भी मैं बिल्कुल भी मतलब मैं ऐसा कोई सेवन नहीं करता हूँ। इन सब से भी मैं दूर ही हूँ। हालाँकि अ, कभी-कभी क्या होता है ना कि थोड़ी जो जैसे बीच में ना मेरी कुछ दवाइयाँ चल रही थीं। जैसे जो एक तरह से मल्टी विटामिन अ, वग़ैरह की होती हैं तो मैं उनको ना मतलब कभी-कभी उनको मैं ले लेता हूँ। पर उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं है वो एक-आध बारी कभी हुआ होगा। जैसे मैंने पिछले 1 महीने का एक वो कोर्स किया था दवाइयों का तो उनको मैं लेता हूँ। और जैसे आपने स्वास्थ्य समस्या की बात करी तो मैं अगर आपको बताऊँ ना कि क्या होता है कि जो इसकी वज़ह से ये जो सुस्ती वग़ैरह या फिर जो थोड़ा थकान रहती है ना, मेरे को लगता है कि मतलब सर दर्द तो नहीं पर जैसे कह सकते हैं ना कि मतलब मानसिक तौर पे थकान होती है और कभी-कभी ना मतलब पेट से संबंधित समस्याएँ भी होने लग जाती हैं। अब मुझे पता नहीं कि कि इसका मतलब कारण क्या होगा, क्या यही थकान वग़ैरह का कारण है या फिर क्या है? पर ये तकलीफ़ें मेरे को ना मतलब काफ़ी होती है। एक तरह से ब्लोटिंग वग़ैरह भी होती है या फिर थोड़ा-सा बोले ना वो तनाव या फिर जो एंजाइटी होती है वो भी मैं कभी-कभी महसूस करता हूँ। क्योंकि ना वो ही है कि जब मतलब मैं जब सो के उठ रहा हूँ और मेरे को फिर भी मैं तंदुरुस्त और ताज़गी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपने ऊपर ही बड़ा गुस्सा हो जाता हूँ और ना मूड भी थोड़ा-सा ऐसा होता है ना कि मतलब थोड़ा वो चिड़चिड़ापन तो आ ही जाता है। क्योंकि बार-बार बंदा मतलब थकावा ही है। अब मैं जितनी मर्ज़ी नींद ले लूँ मुझे, कोई मतलब उसका फ़ायदा तो मिल ही नहीं रहा है। तो इस वज़ह से ना मतलब मेरा जो मूड होता है ना वो बड़ा खराब-सा होता है या फिर यूँ कह लो कि जो स्वभाव होता है ना उसमें अपने आप एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। मतलब अगर मैं कोई साथ वाला किसी ने छोटी-सी गलती कर भी दी ना तो मैं उसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा सुनाने लग जाऊँगा। तो इस प्रकार से मतलब जो तकलीफ़ है वो मतलब मैं भी महसूस कर रहा हूँ फिर मेरी वज़ह से बाकी लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि इसमें मतलब क्या करना चाहिए? आप कुछ बता सकते हैं मुझे?
हाँ। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए आपकी समस्या बहुत मुझे सामान्य लग रही है कि आप किस तरीके से सुस्ती के जो है आदि बन चुके हैं और आपकी दिनचर्या खराब होने का प्रभाव देखा जा सकता है। तो अ, मैं समझ पा रहा हूँ कि आप कहीं न कहीं अ, अपने जीवन को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जो एक अच्छी दिनचर्या अपनाने की कोशिश करते हैं अ, और बार-बार सुस्ती और कहीं न कहीं आपके शरीर में जो आलस है उससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपकी अच्छी नींद हो रही है कि नहीं? आप अच्छा खान-पान कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि एक अच्छी नींद जब ली ली जाती है, जैसे रात में आपने बताया कि थोड़ी देर तक आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो सोने से पहले आप कोशिश कीजिए कि फ़ोन को फ़ोन से थोड़ी दूरी बनाइए। एक अच्छी नींद आ जाएगी, जल्दी नींद आ जाएगी तो गहरी नींद के बाद आपके अ, शरीर में, आपके मन में एक ताज़गी होगी सुबह उठकर। और उसके साथ ही आप सुबह उठते ही फ़ोन का इस्तेमाल मत कीजिए, आप थोड़ी देर बात कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं या किसी तरह का भाग-दौड़ अ, खेल-कूद उम, या फिर आप नृत्य भी कर सकते हैं जिससे आपकी कोई शारीरिक गतिविधि हो जाए।
जी। अच्छा।
इससे आपके शरीर को काफ़ी फ़ुर्ती मिलेगी, चुस्ती मिलेगी। फ़िर आप एक अच्छा नाश्ता कर सकते हैं जो काफ़ी पौष्टिक रहे। तो इससे आपको एक अच्छी ऊर्जा मिलती रहेगी और आपका सुपाच्य संतुलन जो है शरीर को ज़्यादा बेहतर रख पाएगा। और उसके बाद दोपहर और रात के खाने पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। इसके अलावा आप रात में किताब पढ़ सकते हैं सोने से ठीक पहले। क्योंकि कई बार जब फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे जो हमारी मानसिक क्षमता है वो भी कम होती है और एक शारीरिक तनाव उत्पन्न होता है जो पूरी रात हमें कहीं न कहीं परेशान करती है और हमारा अगला दिन भी प्रभावित होता है। तो अच्छे लोग जितने भी अ अपने ध्यान रखते हैं अपने निजी अ, स्तर पे अपना दिनचर्या को ठीक करने की कोशिश करते हैं उन्हें किताब पढ़ने का शौक होता है। तो आप रात में कोई अच्छी किताब पढ़कर सोइए। अ आप या तो अच्छा ज्ञान अर्जित करेंगे, या तो आपको अच्छी नींद आ जाएगी। दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और बीच में जैसे अगर आपको दिन में थोड़ी थकावट होती है तो आप पावर नैप ले सकते हैं जिससे अ, कुछ ही मिनट में कुछ ही अ, देर में आपको एक अच्छी ऊर्जा मिल जाएगी। तो इससे आप महसूस करेंगे शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर आप काफ़ी चुस्ती-फ़ुर्ती महसूस कर रहे हैं और पूरी ऊर्जा के साथ अपने दिन को अपने कामों को पूर्ण कर पा रहे हैं। जी।
समझा। हुँ, हुँ। ज़रूर। जी, बिल्कुल। ये जो आपने सुझाव दिए ना ख़ास तौर पे दिन में थोड़ा-सा एक पावर नैप लेने के। मेरे को सही में लगता है ये सुझाव मेरी ना काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। और सही बताऊँ तो उस बारे में बात करके भी थोड़ा हल्का जो है मतलब महसूस हो रहा है शायद इस परिस्थिति से मैं बिल्कुल बाहर निकल जाऊँगा। ये सारे सुझाव देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपने कोशिश किया कि आप एक अच्छी दिनचर्या अपनाने की तरफ़ बढ़ रहे हैं और इसकी मैं सराहना करता हूँ। और कोई भी किसी तरह की जानकारी हो तो आप मुझसे साझा कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।